Mhmm, o ah, sì, probabilmente sì. Anche se ti devo dire che sai con la famiglia probabilmente sei più diretto, ehm, sì sì, mandi subito a quel paese o sì, proprio non c'è <chuckles> 3, 2, 1 così. Però ti devo dire anche che, mhmm, la mia famiglia poi a parte che vabbè con mio padre è molto diverso da mia madre, io sono sono figlio di genitori separati da quando ero proprio piccolissimo e qu e quindi ho un rapporto diverso con uno che con l'altro e quindi magari cerco un po' di adattare lo stile, no, a seconda della persona, però, ehm, eff di sicuramente ci sono molti molti meno filtri. Poi comunque sono stato anche abituato anche, ehm, tirato su abbastanza con stili diretti anch'io eh, soprattutto da parte della madre quindi no non sto troppo a indorire a indorare sì, sì. Sì, sì, sì, sì, però poi sai alla fine non è che sto a fare neanche le le mhmm, le battaglie contro i mulini a vento, perché come ben sai certe dinamiche familiari poi sono difficili anche da da cambiare quindi. Eh.
Sì, anche io, anche io penso questo. Cos'è? Un po' sì, effettivamente. Okay. Certo. Sì. Sì. Certo. E con lei hai anche più hai anche più facilità a dire la verità, quindi. Okay. Sì. No, certo. Vero, anche perché a volte ti rendi conto quando è giusto utilizzare il tuo tempo per farlo e quando invece spreca lo sprecheresti, quindi
Esatto, esatto, esatto quindi ognuno magari a volte si dice sì, poi fa la sua vita eccetera. Non so te come ti relazioni invece.
Sì, magari ti eh, esatto, magari all'inizio ti danno ragione, ma poi non fanno quello che gli hai consigliato, una cosa del genere. Io comunque come te, con i miei amici magari sono un po' più cauta, invece con la mia famiglia sono più diretta, quindi molto molto più onesta e ti dico subito quello che penso. Invece un m un minimo di filtro magari con gli amici ce l'ho, ehm
Eh. Sì, sì, esatto, esatto, ehm Ah, ah, ah, ah. Sì, e a volte sì, però è più facile discutere con gli amici perché magari ti ascoltano di più su certe alcune cose, no sì, sì, quindi sì, è anche una discussione un po' diversa e hai anche fratelli, sorelle?
Vero, sì, quello sì.